ก็มีนะคะ วัน ท เขาบอกเขาเหนื่อยแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เอาจริง ๆ ถ้าเขาเหนื่อย แล้วเราเห็นว่าวันนั้นน่ะ เขาอาจจะไปเล่นฟุตบอลมากับเพื่อน หรือว่าเขา อาจจะเป็นวันสอบหรือเขาเหนื่อยจริง ๆ อย่างเงี้ย หรือมันก็อาจจะมีได้นะวันขี้เกียจของ ของคนเราอะค่ะ มันก็อาจจะเป็น ไปได้ ก็ถ้าเกิดว่าเขา เหนื่อยจริง ๆ ก็โอเคค่ะ ข้ามได้ลูกไม่เป็นไร เราก็ข้าม ไป ค่ะ เพียงแต่ว่าสติ๊กเกอร์วันนั้นจะไม่ได้นะลูกนะ แต่ว่าเราไม่ได้โกรธ เขาหรือ ว่า หรือแบบว่าไม่
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา ใช่ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ โอ้ อุ๊ย อย่างงี้ อย่างงี้เขามีแบบ อารมณ์แบบว่า ห่วงไหมแบบว่า "เฮ้ย ถ้างั้นทำดีกว่าไม่เอาไม่ขี้เกียจแล้ว อยากได้สติ๊กเกอร์" อะไรอย่างเงี้ย เขามีอารมณ์นั้นไหมคุณแม่? อืม
ก็ มีค่ะ อันนั้นคือถ้าวันที่ เหนื่อยปลอม เขาก็จะมี ถ้าเหนื่อยปลอม ๆ เขาก็จะว่า "เออ ๆ เดี๋ยว เดี๋ยวลูกทำก็ได้" อะไรอย่างเงี้ย เพื่อจะได้สติ๊กเกอร์ แต่ถ้า วันไหน ที่เขาเหนื่อยจริงอะ เขาก็แบบ "อืม หนู ลูกไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไร" อะไรเงี้ย แล้วเมื่อ แล้วก็คุยกัน ดี ๆ อา ไม่เอาก็คือไม่เอา แต่ว่า ลูก ก็หยุดได้เราก็ไม่ได้โกรธเขาอะค่ะ ชวนทำโน่นทำนี่ คือไม่อยากให้เขารู้สึกว่า มันเป็น รู้สึกผิดน่ะค่ะ แล้วมันกลายเป็นว่างานบ้านน่ะ มันเป็นความรับผิดชอบมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกแล้วอะ มันเป็น ความรับผิดชอบ แล้วเด็กเขาจะรู้สึกว่า มันเกินตัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกเหนื่อย รู้สึกเบื่อ อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไร ไม่
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ส อ๋อ ใช่ อือฮึ มันก็ต้องมียืดหยุ่นบ้างเนาะ Flexible กันไป
ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่า เหมือนเราอะ ผู้ใหญ่เราก็เข้าใจเนาะ บางวันเราก็ขี้เกียจ เราก็ไม่ได้ขยันทุกวันอะเนาะ บางวันก็ ขี้เกียจ ไม่มีเหตุผล อย่างเงี้ย ผู้ใหญ่ก็เป็น เราก็ เออ มัน ขี้เกียจ ก็หยุดทำไปลูกไม่เป็นไร อืม บ้าน ให้มันมี ฝุ่นมีอะไรไปสักวันหนึ่ง มันก็ไม่ได้จะเป็นอะไรหรอก เราไม่ได้ปล่อยให้มันสกปรกทุกวันเสียหน่อย อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อือ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ